Also, abends bin ich meist tatsächlich wirklich überhaupt nicht mehr motiviert, ne, und wäre mehr so im Couchmodus. Also ich habe auch schon ne, es ist oft so, dass ich dachte: „Na ja, wenn ich das dann morgens nicht so schaffe, weil irgendwas los ist, dass i dann mach ich das halt eher nachmittags.“ Aber ich kriege mich überhaupt nicht mehr nachmittags oder abends motiviert. Das heißt, wenn das nicht morgens stattfindet, grade dieses in Anführungsstrichen Sportprogramm, dann weiß ich, schaffe ich's nicht mehr. Mhm. Ich kriege da nix mehr hoch. Mhm.
Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Das ist auch absolut verständlich, wenn das dann so rum ist. Ähm, es kann aber auf jeden Fall helfen, wenn du weißt, du musst jetzt zu 'ner bestimmten Zeit aufstehen, dass du vielleicht dir so 'n bisschen Zeit nimmst, noch 'n Ticken früher aufzustehen, auch wenn's halt schwerfällt, und vielleicht wenigstens eine kleine Routine machst oder eine Routine so 'n bisschen abkürzt, dass du wenigstens so 'n bisschen davon hattest, dass es 'ne kleine und einfache einfachere Routine wird. Ähm, vielleicht so 'ne abgespecktere Version vielleicht von dem, was du sonst hast, damit du so das Gefühl hast, so 'n bisschen Vertrautheit und Routine ist trotzdem da, dass du halt ein, 2 Übungen nur machst oder so.

Ja, das stimmt schon, dass ich irgendwie vielleicht das ganze Ding mal kürzen sollte, weil sonst ist es halt schon immer relativ lang dann auch, wenn ich was mache und das, ähm, ist natürlich dann auch so 'n Faktor, dass ich denke: „Okay, jetzt so 'ne 1/2 Stunde, die habe ich grade nicht“, ne, ähm, wenn ich da, ja, vielleicht irgendwie so 10 Minuten oder so was einplanen würde als kürzeres Zeitfenster, dann könnte es tatsächlich auch 'n bisschen eher passieren oder so, ne, manchmal ist es wirklich für mich das Problem, dass ich denke: „Oh, irgendwie diese 1/2 Stunde habe ich nicht.“ Aber das stimmt schon, wenn man's 'n bisschen einkürzen würde. Ist natürlich dann nicht mehr so effektiv, ne, so in der Kürze, aber natürlich hast du schon recht, ist besser als nix, ne?
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Hm, ja. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, wenn du vielleicht überlegst, was sind so 1, 2 Prioritäten, die du setzen kannst für 'n Tag, anstatt jetzt zu viele Ziele. Klar, es sei denn, du hast 'n Tag, wo's wirklich nicht anders geht. Ähm, aber so kleine Schritte, einfachere Sachen können auf jeden Fall helfen, so 'n bisschen wieder in diese Routine reinzukommen und ansonsten ist es halt auch einfach so 'n Auf und Ab im Leben und es gibt Zeiten, da hat man viel Raum, viel zu trainieren oder viel Übungen zu machen, und dann gibt's wieder Phasen, wo einfach viel los ist und es einfach nicht passiert und, ähm, ich glaube, du kannst auf jeden Fall trotzdem beruhigt sein, weil du machst ja das, was möglich ist, und mehr geht ja schon mal gar nicht. Ähm, was aber auch helfen kann, ist, wenn du dir so kleine Zeitpuffer einbaust, grade so für hektische Tage, also immer dann, wenn's möglich ist, ähm, dass irgendwie du die Möglichkeit hast, irgendwas da hinzupacken, was dir guttut. Oder falls doch irgendwas 'n Ticken länger braucht, dass halt nicht der totale Stress ausbricht. Das heißt, wenn du den Tag planst und durchgehst, dass du irgendwo so nur für die Planung schon mal 20 Minuten oder so oder 'ne 1/2 Stunde einfach dran hängst, nur für den Fall, und den nächsten Termin vielleicht erst für danach legst oder die nächste Aktivität. Es könnte so 'n bisschen Raum schaffen und 'n bisschen so diese Hektik rausnehmen für Tage, wo du das dann auch so planen kannst.